De äh, deshalb we sage ich ja deshalb sage ich, ich würde mal so 'n bisschen mehr an die Touristen gehen und die Expats vielleicht und ansonsten machst du ja alles richtig, also, mit Social Media und so, ne? <chuckles>
Mhm. Ja. Ja, klar, zuv Ja, ich glaube, ich muss einfach 'n bisschen mehr Geduld haben. Ich bin einfach nur die Art Mensch, ich möchte immer alles direkt haben.
Verständlich. Ich a ja, verständlich, das verstehe ich total. Ja. Ja.
deswegen, wenn ich mir einmal was in Kopf gesetzt habe, dann muss ich's immer direkt einmal rummachen. Deswegen, das war auch so, ich habe zum Beispiel, hm, jahrelang Yoga gemacht
Ja. Mhm.
und bis ich mich dann wirklich überwunden habe, die Yogalehrerausbildung zu machen, hat's auch gedauert, um ehrlich zu sein. Aber das hatte eher was mit so Unsicherheiten zu tun. Aber dann auch, sobald ich mir's in Kopf gesetzt hatte, war ich so: „Okay, ich mache das jetzt.“ Und dann, äh, habe ich auch relativ schnell was gefunden, was mir zugesagt hat und dann habe ich's auch relativ schnell durchgezogen. Genau deswegen. Ich glaube, ich muss einfach 'n bisschen mehr Geduld haben. We das wird schon alles irgendwie und
Mhm. Mhm. Mhm. Sch super, ja. Mhm. <chuckles> Ja, aber das ist ja klar, wenn du diese Ausbildung machst endlich und und dann freust du dich ja drauf, dass dass du das machen kannst als Yogalehrer und ist ganz verständlich, dass man da 'n bisschen ja, dass einem dann an Geduld mangelt, ne? Ja, okay. Das ach, das wird schon, denke ich mal. Ich hoffe es auf alle Fälle. Ich wünsche es dir, denn es klingt alles sehr wunderbar, ne?
Richtig. Mhm. Ja. Ne. Vielen, vielen Dank. Das freut mich.
Gerne, doch. Ich hoffe, ich konnte dir 'n bisschen irgendwie helfen.
Ja, natürlich. Deine positive Art hat mir schon so weitergeholfen. Vielen, vielen Dank dafür.
Oh, das ist lieb von danke schön. Danke für das schöne Gespräch und ich drücke dir die Daumen, dass das alles dann in Zukunft 'n bisschen besser klappt und wie gesagt, Mundpropaganda macht ja auch 'ne Menge aus, ne?
Super. Ja, denke ich auch.
Mhm. Ja, du, dann alles Gute, ne?
Genau. Super. Vielen, vielen, vielen Dank für deinen Ratschlag. Dann wünsche ich dir auch noch alles, alles Gute.
Gerne doch. Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss.
Und mach's gut. 'N schönen Abend wünsche ich dir. Oder Tag oder was auch immer bei dir grade ist. <chuckles> Bis dann. Tschüssi.
Danke schön, dir auch. <giggles> Dir auch. Dankeschön, tschüss.

Absolut, kann ich absolut verstehen, ja. Das ginge mir genauso. Ähm
Mhm. Mhm.
ja, also wie gesagt, ähm, wenn ich mir das so anhöre, ist sch natürlich schwierig. Ähm We hast du machst du das zum Beispiel über Zeitungsanzeigen oder wie genau lässt du die Leute wissen, dass du das anbietest?
Ne, ich mache das über Social Media hauptsächlich.
Aha, aha.
Also, ich habe ganz viel auf Facebook gepostet, auf Instagram, TikTok mittlerweile auch 'n bisschen
Mhm. Mhm.
und einfach, damit sich's so 'n bisschen rumspricht auch.
Okay. Richtig. Es könnte ja sein, dass, äh, es immerhin es gibt ja auch noch ältere Leute also, ich bin auch schon äh äh, ich habe schon gehört, dass, äh, sehr viele ältere Leute, ähm, nicht unbedingt jetzt immer auf Social Media aktiv sind. Wie wär's denn zum Beispiel mit, ähm, mit wirklich einfachen Handzetteln?
Mhm. Mhm. <chuckles> Mhm. Das stimmt.
Ähm, oder zum Beispiel, dass du, ähm, jetzt aufm großen Zettel wie Handzettel halt, ähm, das alles anbietest und dann Geschäfte fragst, ob die vielleicht 'n Zettel ins Schaufenster hängen. Das wär doch 'ne Möglichkeit.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, das wäre auch 'ne gute Idee. Ich habe 'n paar Flyer tatsächlich rumgehängt, um ehrlich zu sein, so 'n bisschen in meiner Nachbarschaft.
Ah, super. Aha.
Ich glaube auch einfach, dass das Problem ist, so 'n bisschen Griechen glauben nicht so sehr an Yoga und dieses Ganze, sind wir mal ehrlich. Deswegen also, ich sehe es schon, es ist fast einfacher, irgendwo die Leute anzusprechen, die ausm Ausland kommen, weil ich glaube, da spielt Yoga dann doch mehr schon 'ne Rolle heutzutage. Die wissen genau, was es ist, haben's auch schon mal in der Vergangenheit gemacht. Deswegen also, ich versuche da drauf irgendwo aufzuarbeiten. Ich bin noch am Gucken, ob ich vielleicht eventuell, <tsk> ähm, so Erasmus-Studenten oder so ansprechen kann. Genau, weil die sind ja auch nur so kurzzeitig zwar da, aber immerhin länger als Touristen und ich habe mir auch überlegt, ob ich auf Airbnb gibt's ja mittlerweile so Airbnb Experiences, die man heutzutage auch buchen kann, ne? Dass ich wirklich überlegt habe, dass ich vielleicht auch da Privatstunden reinstelle. Und gen
Ah, ja, mhm. Richtig. Ja. Genau. Mhm. Aha, gute Idee. Genau. Mhm. Ja, genau. Mhm. Mhm. Ja, also, da hast du ja einige Möglichkeiten und auch, ich sage mal, grade mit'm Internet hast du ja sowieso mehr, als man früher hatte, ne? Also
Richtig. Ja, ganz genau. Ich glaube, ich muss ich glaube, ich muss einfach noch 'n bisschen mehr Geduld haben.
früher war das schwieriger.

Mhm.
Deswegen, ich glaube, ich bin einfach so, ich möchte gerne, dass alles jetzt direkt funktioniert und alles schon super ist. Das Ding ist auch, ich weiß auch, dass meine Klassen gut sind. Also klar, ich weiß, ich werde noch besser irgendwann natürlich, das gehört ja dazu. Aber die Leute, die kommen, die kommen auch eigentlich immer wieder zurück, aber die schaffen's halt auch nicht zum Beispiel jede Woche, sondern nur immer mal wieder. Und mein Ziel wäre halt eigentlich schon so Leute zu haben, die tatsächlich jede Woche k kommen, einfach damit man da so 'ne geregelte Klasse hat und auch nicht jede Woche Angst hat: „Ach kommen jetzt Leute oder nicht?“
Mhm. Natürlich, ja. Ja. Aha. Mhm. Schön. Ja. Ja. Mhm, mhm. Ja. Genau. Mhm, mhm. Das ist verständlich, ja. Und ist ja auch für dich ist das deine hauptsächliche Einnahmequelle im Moment oder hast du noch 'n anderen Job? Nein, okay.
Deswegen, hm,. Nein. Nein, nein, nein. Ich habe noch' n gan also, ich hatte bis v vor Kurzem 'nen ganz normalen, ähm, Vollzeitjob im Tourismus und aber mit 40 Stunden arbeiten und noch das Yoga nebenbei, das wurde zu viel. Das hat so nicht funktioniert. Und jetzt diesen Monat habe ich mir freigenommen, um mich auf ähm, als, ähm, Freelancer also, selbstständig zu melden
Mhm. Mhm. Ja, mhm. Mhm. Mhm.
und habe jetzt 'ne neue Position ab Anfang November, in der ich dann auch keine 40 Stunden arbeiten muss, sondern da kann ich 'n bisschen weniger arbeiten, und es ist auch einfach flexibler. Da kann ich dann arbeiten, wann ich möchte. Das heißt, falls sich falls mich jemand morgens 'ne Stunde haben möchte oder so, kann ich das dann ohne Probleme machen.
Mhm, prima. Mhm. Genau, ja, das klingt also wirklich alles sehr gut durchdacht und, äh, sollte eigentlich auch klappen. Ich denke mal am Anfang, äh, wie gesagt, haben ja viele Probleme, ne, 'n Kun be bestimmten Kundenstamm aufzubauen, ähm
Ja. Vielen Dank. Ja, glaube ich auch. Mhm.
äh, Mundpropaganda ist ja auch immer gut. Also, wenn deine Klassen gut sind, dann denke ich doch ja.
Das denke ich mir a auch. Deswegen, ich glaube, ich muss einfach noch 'n bisschen mehr Geduld haben, um ehrlich zu sein.
Mhm, mhm. Ja, und vielleicht könntest du das wirklich noch ausbauen, dass du halt äh, weil du ja sagst: „Die Griechen selbst scheinen das wohl nicht so sehr anzunehmen”, dass du einfach sagst: „Hey, ich gehe jetzt dann doch mehr auf Touristen zum Beispiel oder Expats”, ne?
Mhm. Mhm. Genau, das mache ich halt gerade. Ich habe auch in ganz vielen Facebook-Gruppen gepostet. Da ist allerdings auch das Problem, ganz viele Facebook-Gruppen, die möchten keine Werbung. Das heißt, die lassen deine Posts zum Beispiel gar nicht zu. Das heißt, dann postest du zwar schön, aber das sieht dann halt keiner, weil's abgelehnt wird leider. Deswegen ja.
Ja. Ja. Ah, ja, klar. Mhm. Richtig. Ja. Hast du 'ne eigene Gruppe gemacht auf Facebook für dein, äh dein Yoga?